О, короче, один из дней мы снимали как раз вот этот вот, э, кадр, где я бегу за машиной, а бежать нужно было со всей скоростью. А в кино, оно же не снимается "сняли и поехали", там делаются дубли, а режиссёр, вот этот Роман Каримов, он в принципе с с э, слывет слывёт тем, что он делает там по 20, э-э, дублей. Ну, то есть обычно по 20 дублей никто не делает, ну, может, кроме великих. <sniffs> Вот, он снимает очень Да, да, это очень много, это очень невероятно много. То есть в среднем в кино, ну, 3-4 дубля, ну, 5, может быть, если сложный какой-то ду ну, 7, это прям если очень сложный. Человек периодически по 20 делает, чтоб было понятно, что это такое. <sniffs> Вот. А дело в том, что здесь нужно было во всю прыть бежать, а я не то чтобы очень спортсмен, как бы совсем нет, даже наоборот, вот, а мне нужно было бежать со всей силы, ну, естественно, я должен был показывать всё, на что я способен. И вот я бегу один раз, потом второй раз, третий, на седьмой раз у меня сводит ногу, <laughs> и я вот как бежал на том месте, я просто останавливаюсь и за ну, я не упал, но завалился, вот. И режиссер решил, что ну ладно, хватит, на э на этот раз хватит. А я-то про себя думаю: конечно, хватит, потому что потому что я ходить даже еле мо могу, не то что бегать теперь после этого, да. Вот. Так что мы снимали 7 дублей, да, и, мм, причём, что интересно, что потом в финальный монтаж попал, по-моему, либо первый, либо второй. Так что <chuckles> можно можно было и не бегать.
Мгм. Да-да. Мгм. Как много, мало? Это Мгм. Мгм. Окей. Надо же. Мгм. <laughs> Мгм. <laughs> <laughs> Набегался. Надо же. Мгм. Надо же, зря заставили бегать ма Это как, какой-то Да, как как урок физ-ры какой-то в школе, когда заставляли прыгать через э этого коня, когда заставляли лазить по веревке, и ты не хотел, заставляли бегать. Надо же <chuckles>
Ой, да. Нет, я наоборот, здесь, здесь как раз, я хотел, но у меня уже возможностей не было физических просто. Всё, организм сказал: "Хорош!" <laughs> Так что
Мгм. Слушай, вот это я конечно, это абсолютно необычный опыт. Это звучит, знаешь, вот именно т твоё вот это твоя история про то, как ты попал в фильм, звучит как просто фильм. Действительно, потому что как это начинается всегда: "Мальчик из маленького городка. Повезло, попал в голливудский фильм".
Да-да-да. А учитывая, что я это всё с всё снималось, э, в Москве, ну, там, ф в в смысле сама п съёмочная группа из Москвы, а съёмки были в Серпухове, это вот рядом с Москвой, вот, а я действительно не из Москвы, а из небольшого города не так далеко от Москвы, это действительно так, да. <laughs> Да-да-да. <chuckles> Да-да-да.
И Мгм. Мгм. <laughs> "Провинциальный мальчишка провинциальный мальчишка попал в Москву, из грязи в князи". <laughs> Но, это к Но, понятное дело, следующий мой вопрос это: а как же фильм называется? <chuckles>